देखिए, ओवरथिंकिंग मुझे लगता है इंसान तभी करता है, जब इंसान के पास एक बहुत छोटा-सा मुद्दा होता है। और उसी के आस-पास वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, कि अच्छा ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो। हालाँकि वो चीज़ होनी, नहीं होनी, वो तो किसी को भी नहीं पता है ना? सब कुछ अनिश्चित है एक तरीके से।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। एक तो ये भी चीज़ है ना कि अगर आपका मन शांत है, काफ़ी अच्छे से आप रिलैक्स कर पा रहे हैं, तो नींद आपको काफ़ी अच्छे से काफ़ी कम समय में आ जाती है। लेकिन कईं बार मैंने देखा है लोगों को, लोग ज़्यादा थक जाते हैं इस वज़ह से भी उनको नींद जल्दी आ जाती है। तो आपको क्या लगता है थकान ज़रूरी होता है नींद के लिए? या फिर एक मानसिक शांति ज़रूरी होता है?
हाँ, हाँ। जी। देखिए, मुझे लगता है दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर आप एक अच्छी नींद लेना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा शांति होनी चाहिए और आप थके हुए भी होने चाहिए। क्योंकि अगर आप थके हुए हैं और आपका दिमाग शांत नहीं है, तो हमेशा आप सपने वाली जो है ना, नींद में जाएँगे। जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे, आप कोई भी सुकून वाली नींद नहीं है ना।
हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए नींद तो ज़रूरी सबके लिए है लेकिन नींद के साथ-साथ सपने देखना भी अच्छी बात है। तो मतलब, इसमें क्या नींद के साथ-साथ कोई रूटीन वगैरह और फ़ॉलो कर सकते हैं?
देखिए अगर मैं रूटीन की अगर आपको बात बताऊँ ना, तो सबसे पहले तो फ़ोन को आपको थोड़ा-सा दूर रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको जैसे मैंने आपको बताया कि गरम दूध बहुत अच्छा है।
फ़ोन तो आज के टाइम पे फोन तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, वो तो दूर नहीं होता है सबसे।
हुँ, हुँ, हुँ। जी।

देखिए, ऐसे में ना आप कोशिश करिए कि आप अपने दिमाग को डि-क्लटर कर सिस के। जैसे कि डि-क्लटर का मतलब ये, एक हम समझ सकते हैं कि आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं रह जाना चाहिए। कि अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपने ये वाला आइडिया सोचा था आज के दिन, तो आप नहीं कर पाए। पर आप लेटे-लेटे ये सोच रहे हैं कि कल आप ये चीज़ करेंगे। तो आपको नींद कभी भी नहीं आएगी। आपका दिमाग हमेशा उस दौड़ में रहेगा कि ठीक है, अभी कल मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है। मैं इस तरीके से करूँगा, मेरे पर ये आइडिया है। पर उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए? पेन और पेपर अपने टेबल के बराबर मतलब बेड के बराबर में, टेबल पे रखना चाहिए। जब आप पेन और पेपर रखते हैं ना, तो पेन और पेपर बहुत काम आता हैं। और मैंने ये अभी 5 साल से ये मैं ऐसे ही रूटीन फॉलो करती हूँ।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आज के टाइम पे तो पेन और पेपर की जगह सबके पास मोबाइल होता है। <chuckles> क्योंकि मोबाइल ही ज़रूरी हो गया है। हाँ, हाँ, वो नहीं रखना वो तो आपने बता दिया। लेकिन कई लोग को मैंने देखा है कि मतलब ज़्यादा खा-पी लेते हैं, तो उसके बाद उनको नींद अच्छी आ जाती है। लेकिन फिर सुबह वो लेट उठते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि जो एक वो रहता है कि अ, स्लीप पैटर्न रहता है ना, स्लीप पैटर्न भी बिगड़ जाता है। तो स्लीप पैटर्न को मेंटेन करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है?
नहीं, वो तो रखना ही नहीं है। <chuckles> जी, जी, जी। देखिए, जैसा कि अब लोगों को ना एक तरीक़े से लत लग चुकी है कि फ़ोन बार-बार चेक करना है, चाहे 1 मैसेज की ही घंटी बजी है, पर उनको देखना है किसका मैसेज आया है। ये लत बहुत ज़्यादा बेक़ार है, ठीक है? और मुझे लगता है कि इसी लत के कारण ना आप लोग अ, जो ये कहते हैं ना कि हाँ, म बहुत शांति से नहीं सो पा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे लोगों को ये दिक़्क़तें भी हैं कि या तो नींद नहीं आ रही है और नींद आ भी रही है, तो सुकून वाली नींद नहीं आ रही है। तो उसके लिए ना हुँ, हुँ।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नींद सुकून की नींद सुकून की ही होती है, लेकिन ये रहता है, कई लोग नींद में सो जाते हैं, कई लोग ये रहता है कि नींद में भी जागते रहते हैं। थोड़ी सी भी आहट हुई तो उठ जाते हैं। तो आपके हिसाब से ये बताइए कि नींद कैसी होनी चाहिए? मतलब कि एकदम से सो जाओ, तो वो बोलते हैं ना कि, "घोड़े बेच के सो गया।" उस हिसाब से नींद होनी चाहिए या फिर थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए जैसे कुछ हरकत हुई, तो तुरंत जाग जाना चाहिए।
हाँ। बिल्कुल। <chuckles>